ああ、なるほど。ね、確かにこう、一次会ってなんとなくこう、うん、まだよそいき感が、少しあったりしますもんね。うん。ね。
いや、だって、確かに確かに。確かに確かに。いや、そもそも一次会で、全部終わらせようとするというか、ま、仲良くなる、自然に入ろうとするのが多分ちょっと、ま、良くなかったんでしょうね、多分。それで
うん。ええ。うん。 ああ。ただね、うん、ね、こうエネルギーが、どれぐらい残っているかとかね。次次のメンメンバーによるかもしれませんが、でも二次会のその意味合いっていうのは、また出てきますよね。うん。うんうん。うーん。
ああ、そうですそうです。 うんうんうん、間違いないですね。確かにな、いやなんかこれ、お話ししてると、ま、技術論というよりか、やっぱ結構自分のマインド
ええ。 うん、はい。
やったりとか、ま、そのもま、その飲み会で、どういう目的を果たしたいのかみたいな。いやだから結構、ぶくひょう設定みたいなところは、すごい大事だなと思いまして。
うん。 あ、うん。確かに。 ええ。 そうですね。あとやっぱり、ご自身で言われていた、そのゲージのね、調整みたいなところは、非常に、うん、これがか意外と鍵になっていそうですよね。うん。うん。
あ、そうですそうですそうです。 確かに確かに。結構やっぱぜろひゃくで考えてしまってたっていうのが、結構あれなんで。もうだいぶそうすね、お話しして、めちゃくちゃボトルネックが分かってよかったです、ほんと。
うん、うんうん。ええ。 あ、ああ、それはもうね、もうもう、ほぼ大丈夫という感じですね。うんうん。ええ、いやいや、でもうん。
<laughs> いや、間違いないです間違いないです。 いや、そうですね。早速あれですね、明後日、あの、忘年会があったりするので。
あ、ああ、そうですか。ではぜひそのタイミングで、ええ。ええ。
ぶっち いや、そうですね。ちょうど、はい、ぜひ、めちゃめちゃなもの、もう今すぐもう試したいです、これ。